จะบอกว่าเหมือนเขาไม่ใส่ใจเราเลย แล้วก็เหมือนไม่ได้แบบ จะบอกว่า ไม่ใส่ใจ แล้วก็ไม่คิดที่จะแสดงความคิดเห็น แล้วก็ตอบด้วยความหงุดหงิด อารมณ์ไม่พอใจ เหมือนว่าตอบให้มันจบ ๆ ประโยคไปอะค่ะ เป็นประมาณนั้น
อา ครับ อา ใช่ ๆ ครับผม อันนี้แหละ ใช่ อันเนี้ยแหละภาษาเขียนมันเลยสำคัญมาก มันจะต้อง ถ้าเกิดว่ายึดหลักง่าย ๆ ก็คือยึดหลักใจเขาใจเรา ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แบบเนี้ย เราลองนึกภาพดูว่า ถ้าเกิดเราเป็นคนอ่านอะเราจะรู้สึกยังไง ถ้าเกิดว่าเข้า เข้าใจถึงอะ ในส่วนของ ใจความตรงนี้ได้นะ เขาจะสามารถพิมพ์ข้อความที่แบบว่าทำให้คนอ่านอะไม่เข้าใจผิดได้ครับคุณ Hat อืม ซึ่งมันต้องผ่านการสอนการแนะนำกันด้วย อืม
ถูกต้องเลยค่ะ
เพราะว่าบางคนก็ ไม่ ตัว ไม่รู้ตัวคุณ Hat อืม
จริงค่ะ เราเคย ใช่ ๆ เราเคยเจอพวกแอดมินร้านเพจแบบตอบอะค่ะ ใช้คำว่า "อะค่ะ" ซึ่งเราเกลียดคำนี้มากเลย มันเหมือนเป็นคำแบบ ไม่มีมารยาทอะ เราเลยแบบไม่ค่อยชอบคำนี้
อา ครับ อา ใช่ครับผม มัน <tsk> เรียกว่าอะไรดีนะ มันเป็นจริตของ เรียกว่าไรอะ คือมัน มันไม่เหมาะ ใช่ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ใน องค์กร พวกโทรศัพท์ อะไรพวกเนี้ย เขาจะโดน QA เขาจะโดน QA หักคะแนนแน่นอน ถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์แบบนี้ เออ มัน มันไม่ ไม่เหมาะสมครับ ตรงนี้ อืม อา ขออภัยด้วยครับคุณ Hat สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ คุณ Hat มาก ๆ เลยที่มาแชร์ประสบการณ์ Social Media ในวันนี้ครับคุณ Hat ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
มัน ไม่เหมาะ การพิมพ์ใช่ไหมคะ? ถ้าเป็นบริบทเป็นแบบ อ พูด อย่างเงี้ย มันจะดีกว่า อืม อืม จริงค่ะ ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ